Ay siyempre sakin iniisip ko muna na, kung tama ba na magpaka-stress ako sa ganito kasi, dati kasi, ah, ano hindi ko din talaga kayang i-handle yang stress ko, ano talaga ako nag-be-breakdown talaga, parang gusto kong matapos kaagad, pero ngayon mabuti naman ano medyo nabawi-bawi ko. Ah, talagang inaano ko muna kung worth it ba yun ng ano ko, ng lakas ko <chuckles> pag hindi, hindi ko siya iniisip din. Mm, ikaw ba sayo ba?
Mhm. Uh-huh. Hmm. Oh. Mhm. Ah. Mhm. Oh, um, ako kasi talaga 'pag stress ako, um, minsan talaga kap sa work talaga hi ang hirap pigilan ng stress, lalo na pagsunod-sunod. So as much as possible, um, kung ano binibigyan ko ng kahit 5 minutes to 10 minutes yung sarili ko para kumalma, like every every two hours siguro I think lalo na 'pag Monday or stressful days talaga like sobrang wala kang pahinga. Binibigyan naghahanap talaga ako ng paraan na makapag 5 to five minutes or ten minutes akong pahinga, like, ah, kakalma lang ako, like pupunta ako ng CR, hihinga ko ng malalim then, dun kakausapin ko yung sarili ko na, 'wag ka 'wag akong magpaka-stress kasi ano eh kailangan, kailangan kong tapusin yun eh, kailangan kong matapos yung araw and ilang oras nalang din naman, so parang pinu-push forward ko nalang mhm, yes.
Mm. Totoo. Mm. Ay wow, hmm. Mm. Mm. Hmm, galing naman. Tama naman nga, mm. Mm, kaya pa ba? Kasi wala din namang choice eh 'di ba? Kung hindi mo tatapusin yung ano. <laughs> Tama naman nga.
Mhm, parang pinu-push forward ko na lang din yung sarili ko na, kailangan matapos ko 'to, kailang kailangan magawa ko 'to, kasi mhm, kasi ano eh wala ka namang magagawa, wala namang ibang tutulong sayo wala namang ibang gagawa ng trabaho mo 'di ba? Parang, mhm parang oo naman, parang sariling mental ano nalang yun eh, mental push nalang or mental, talaga na ano na, <tsk> mhm.
Mm. Kasi naman ng kailangan, mm. Mm. Oo, tama kasi yun trabaho mo eh. Totoo. Tsaka mm, naisip ko lang din 'di ba, kaya din naman tayo naii-stress kasi dahil din naman talaga ng pag-iisip natin, yung the way tayong mag-isip 'di ba? Kasi minsan may mga bagay naman na hindi naman ganon talaga kalala pero 'pag inisip natin parang nada-down agad tayo 'no, mm.
Oo. Oo, tama naman. Mhm. Parang ang laki-laki na 'no. Parang ang laki-laki na ng problema natin like, hindi hindi naman siya ganun kalala or hindi naman ganun kalaki yung problema mo, pero habang iniisip mo nang iniisip, lalong lumalaki siya, like ang liit-liit lang ng problema eh, pero parang mhm.
Oo. Mm. Tama. Yun nga yung sinasabi na ano, ah, ang problema naman hindi kaya tapusin ang isang araw yan, hayaan mo lang na duma dumaan.
Oo naman, seryoso. Kasi parang ano eh, parang every single time na naii-stress ka tapos pinu-push mo pa yung sarili mo dun sa stress, mas lalo ka lang mai-stress, sabi nga 'di ba nila, mhm.
Mas nadadagdagan lang yung problema.

Iba, iba talaga parang ayun nga kahirap kayang magtrabaho ng, nai-stress ka sa paligid 'di ka makapag kasi, inaalala mo kung sila kaya ba nilang gawin 'yun ng sila lang mag-isa ng hin walang tulong mo gano'n.
'Di ba? Mhm. Totoo, kasi parang yung point lalo na 'pag ano 'pag alam mong ang toxic, toxic talaga ng mga katrabaho mo tapos alam mo yung nariri nararamdaman mo yung mga tingin nila or nararamdaman mo kasi parang ano, eh, 'pag may mga ta may mga tao talaga sa office or may mga workmates talaga tayo na pataasan, alam mo yung pagalingan sila na Mhm. Ayaw lang ayaw nila na may umaangat or ayaw parang gusto lagi nila pantay-pantay o kaya kung hindi pantay-pantay hahatakin nila pababa. Like, napakahirap. Lalo na 'pag ano ikaw yung klase ng tao na talagang, um, alam mo yung ginagawa mo pero pinapakealaman ka nila kasi nagmamagaling sila.
Mm. M Mismo, ayan na. Ayaw may ano, may nabibidang isa kailangan siya din. Kaya nga 'yon yung masama Kaya nga. Mayro'n mga ganyan kaya 'di ba sabi ko nga dito sa partner ko na, eh, nai-stress ako sa mga katrabaho ko ang a-ano parang mga bata ang tanda na, 'di ba?
Mhm. Oo. 'Di ba? Parang, kung sino pa yung mga matatanda ngayon at these past few years na exi na na na experience ko kung sino pa yung matatanda sila pa yung ang daming problema sa buhay.
Sila pa yung tama, 'tsaka sila pa yung pasaway mismo para kasing ang sa kanila, yung paniniwala nila na, "Ay, matanda na ko 'di na ako natatakot na ganyan, ganito." Wala na sa lugar.
Oo. Oo. Lalo na 'pag matagal na sila sa trabaho mo or yung matagal na sila do'n sa kumpanya, feeling nila anak na sila ng may-ari na, 'pag ano na mm, na akala mo papa papamanahan sila. Gano'n. Parang ang hirap Mhm.
Mm. Feeling entitled 'no? Totoo yan, nakaka-stre M Kanina nga ano pagkaano ko pasok ko pa lang, ah, kasi 'yun nga nalipat na kami ng department. Unang-unang kina-stress ko pagpasok ko palang nakita ko yung mga groupmates ko, pinalipat na kam pero nando'n pa din sila sa dati nilang upuan. Kapasok ko palang hindi na agad kayo marunong pumas ay, sumunod ng instruction simpleng-simple. Kaka-stress parang mga bata. <laughs>
Mhm. Oh. Oo. 'Di ba? Parang naka nakakapagod talaga 'yun, kasi parang alam mo 'yun, sila pa yung ano, eh, sila pa yung kailangan mo turuan like
Kaya nga, eh, sila na yung mas matatanda, eh, sila na yung may ma-alam, eh. Kaya talaga
Mm. Kung si kung tutuusin, sila na yung may mga experience do'n sa work niyo, eh, sila na yung nakakaalam ng rules and regulations. Pero sila at sila din talaga yung, hindi sumusunod.

'Pag ano na feeling ko wala na talaga akong gana sa lahat, doon pa lang alam ko na talagang 'yun nga burnout na'ko, 'pag gano'n 'yan se-seek na talaga ako ng pahinga 'tsaka hmm, time, niyayaya ko 'yung partner ko lumabas para makahinga-hinga naman kasi nakakapagod din kapag puro
Uh-huh. Hmm. Oh. Hmm. Mi mhm.
trabaho 'di ba, ikaw ba?
Oo naman, um, ak
Mm.
Ah, ang ginagawa ko kasi 'pag stress ako, 'yun nga sinabi ko nga sa'yo talagang kinakailangan ko talaga 2 hours ano every 2 hours halos or every 3 hours or 4 hours, kailangan ko may specific break.
Mm. O Ay hmm, okey naman nga 'yun para dun sa ano mo talaga kaka-stress naman 'pag puro buong araw kang uunawa at nagpapasensya. <chuckles>
Tapos ano mhm. 'Di ba? Oo, sa totoo lang talaga ang hi hmm, kailangan mo talaga, kaya ano as much as possible talaga um, tumatayo ako, kumukuha ko kumukuha ako ng tubig or nag-c-CR ako every halos 2 hours or 4 hours of my time sa office lagi akong tumatayo just to get water kasi para para makapagpahinga ka muna saglit dun sa trabaho mo, 'di ba parang hmm.
Busying-busy. Oo, tama naman nga. Sapat naman nga 'yun kasi kahit papaano na kukunan mo pa din ng way para nga mapagaan 'yung pakiramdam mo kapag nai-i-stress ka or bago ka ma-stress, <chuckles> oo.
Oo. Mm, kasi ano, eh, 'pag stress kang gumagawa or nagtatrabaho, damay lahat, eh, parang may mga time na hindi mo hmm. May mga bagay na bakit 'yung trabaho mo hindi mo matatapos, kaya 'yun as much as possible break is talagang kailangan.
Mm. Oo hindi maigi nang 'pag active ka din talaga ganun. 'Di ba? Importante, oo. So 'yun salamat sa mga naibahagi mo sa'kin.
Mhm, thank you so much. Opo, ikaw din po, thank you.
Ingat ka palagi, paalam.

Tama, sila pa din 'yong ano parang 'yon nga nagmamagaling, pero sa akin naman 'yon nga sabi ko kanina, "Bahala kayo diyan kung ayaw niyong lumipat kasi mamaya kayo din 'yong mahihirapan mag-transfer dito," 'yon hanggang sa ano, nag-transfer din naman sila kaya grabe, grabe talaga sa opisina.
Mm. Mhm. Wow. <chuckles> Pero yun, um <clears throat>
Hmm.
Pero yun nga, um, as much as possible talaga ta ah, mahirap talagang sabayan 'yang stress yung mga ano, lalo na talaga 'pag work tapos katrabaho mo na naghalo-halo, 'di ba mas ka
Oo. Kaya nga, eh. Ta's may ano ka pa sa bahay, may isipin ka pa. Talagang ano
Mhm.
nakaka-ano din minsan na alam mo naranasan ko din magdala ng ano, eh, ng problema sa trabaho. <laughs>
Mhm. Ayun lang talaga. Seryoso. O kaya minsan yung to yung problema mo sa office nadadamay mo na sa bahay na, yung mga tao mo sa sa tao sa bahay niyo nasusungitan mo, nasisigawan mo kasi alam mo yun naii-stress ka na sa lahat-lahat.
Oh, 'di ba? Oh. Ah. Kaya nga, eh. Kaya ay 'pag alam mo pagbiyahe-biyahe pa lang stressful na para sa'kin kasi lalo na 'pag rush hour, tulakan talaga diyan. Ay naku, nakakainis. Mga nurse yung mga nasakay ng LRT, grabe.
Mhm. Oo. Oo, totoo 'yan, legit. Buti nalang talaga hindi pa ako sa I mean, meron akong UV na lang nasasakyan kaya hindi ko kailangan mag-LRT or MRT. Then alam mo yun na mhm.
Mas kasi ng akin, eh, gusto ko is lang, ah, isang sakay lang para an
Oh.
Grabe, grabe.
'Di ba nakaka nakaka-stress talaga, pero if ever, um, pa'no ma pa'no mo nadi-distinguish pag kailangan mo lang magpahinga or kailangan mo na talagang gumawa ng bagay para ma-relax ka or ma mae ma-subside yung stress mo. Like pa'no mo madi-distinguish?
Ay siyempre.

Hello po, magandang gabi po.
Hello po, magandang gabi rin po sa inyo.
Mm, kamusta naman ang ano mo, maghapon? Sobrang haba ng araw eh.
Mhm. Ah. Ayun ang haba, haba, haba, talaga ng araw para sa akin, siyempre Monday and it's workday, sobra, sobra, sobrang nakakapagod sa office like yung stress halo-halo, kakausap ka ng ganito, pupunta ka dito, tapos aayusin mo pa yung problema dito. Like naghahalo-halo na siya, na hindi mo na alam kung pa'no gagawin. Mhm. Ikaw ba, kumusta ang araw mo?
Hirap 'no. Talagang nakaka-stress. Totoo. Ay, eto medyo pagod din, kasi yun nga Monday, rush hour tapos medyo ano din nga sa opisina, madaming ginagawa kaya nakaka-stress din 'no?
Mhm? Oo. Sobra, ewan ko kung ak ano lang, kung normal lang ba 'to 'pag Monday na ganito ka ka-stressful yung araw, or talagang ewan ko iba talaga yung feeling pero mhm. Pero speaking of stress, um, 'pag i 'pag ikaw nag 'pag na-i-istress ka or may naiisip kang na namomroblema ka, pa'no mo pinapakalma or pa'no mo nire-relax yung sarili mo?
Hmm. Mm. Mm. Dating 'pag Monday 'no, mm. Mm. Mm. Oo.